Écoute, heu, en ce moment, ça va pas top top, heu, je vais t'expliquer ce qui se passe. En fait, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, heu, j'ai vraiment besoin de vider mon sac parce que je sais pas à qui d'autre en parler tout simplement. Heu, j'en ai un petit peu marre de ce qu'on appelle tu vois la pression sociale, hem, de la famille ou même peut-être parfois des amis, heu, qui arrivent pendant les repas. Surtout que là, heu, voilà, vu la période de l'année, on s'entend qu'il y a bientôt Noël. Donc, repas de famille, repas, heu, avec les amis. Heu, et je j'angoisse en fait d'avance <chuckles> à l'idée d'avoir ce genre de repas avec toutes ces personnes-là. Parce que j'ai l'impression que je suis constamment jugée dans ma famille, que j'ai constamment une certaine pression sur les épaules de leur part pour, heu, bah, pour plusieurs sujets, tout simplement. Et c'est lourd, franchement, c'est lourd. Hem, pour te donner des exemples, hein, pour te dresser un peu le tableau, hem. Avec, heu, mon mari, on a déménagé, on a changé de de pays, hein, on n'a pas déménagé d'une ville, heu, <laughs> à une autre dans le même pays. Non, non, nous, on a traversé un océan, heu. Et depuis qu'on est dans notre nouveau pays, heu, ça fait maintenant, heu, je te dirais 1 petite année, j'ai beaucoup, heu, de réflexions à chaque fois, à chaque repas bien évidemment. Hem, sur, heu: «Beh, là, heu, vous en êtes où au niveau du travail? Comment ça avance? Vous avez 2 enfants, faut faire attention!» Enfin, tu vois, toute cette pression, en fait. Et heu, oh c'est lourd, c'est super lourd! Je sais qu'il y a la pression du travail. Je suis déjà assez stressée comme ça, pas besoin d'en rajouter une couche, hein. Heu, <laughs> comment te dire? Non, c'est non merci. Hem, donc voilà, tu vois, il y a ce côté, heu: «Vous allez faire comment pour le travail, heu?» Enfin t toute cette pression qui, mmh, bah, qui s'accumule. Et puis, heu, bon ça c'est un point, mais comme je viens de te le dire j'ai 2 enfants, 2 enfants en bas âge et heu, faut savoir que mes enfants sont les 1ers petits-enfants, de la famille. Heu, donc des grands-parents que ce soit d'un côté ou de l'autre
Mmh mh. D'accord. Ouais. OK. Mmh mh. Mmh. D'accord, ouais. Mmh. Ouais, je vois ouais. Eh, beh! Mmh mh. D'accord, ouais.
et, bien évidemment, hein, j'ai, heu, souvent avec mon mari, les réflexions du: «Tu devrais pas faire ci avec ton enfant, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ci comme ci ou ci comme ça ou pour l'éducation ou ce qu'il mange ou». <inhales> J'en peux plus.
Mmh. Ouais, je comprends ouais, ça doit être, heu, très fatiguant. Bah, surtout si c'est récurrent, heu, je compatis parce que bon, bah, en plus, heu, vous tu es dans ta vie, heu, d'adulte avec ton mari, tes enfants et le fait d'avoir des réflexions, heu, heu, sans cesse, heu, sur ces mêmes thèmes. Sur, heu, ce que, heu des gens qui pensent à ta place quand même ça serait de la famille et bien intentionné, oui, ça ça doit être très, très fatiguant surtout si c'est répété. Mais donc là, heu, l'appréhension que tu partages par rapport aux fêtes de Noël qui arrivent bientôt, heu, bah, c'est tout à fait légitime et heu, je te remercie de m'en parler. Heu, au niveau de, mmh de c'est-à-dire qu'au niveau de leur l'attitude, c'est-à-dire, tu m'as dit, ça peut être la famille, les amis. Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment changé depuis, heu, votre déménagement, heu, dans un autre pays avec ton conjoint?
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Exact. Ah, carrément! Mmh mh. Et bien, heu, bah, en fait, je te dirais que oui, parce que du coup, maintenant, heu, qu'on en fait, on habitait au Canada, maintenant on est en Europe et du coup maintenant qu'on est en Europe, enfin, on est proches de la famille, donc on les voit beaucoup plus souvent. C'est-à-dire qu'en étant à 6 000 kilomètres, autant te dire qu'on mangeait pas ensemble tous les dimanches. <laughs> Donc finalement, heu, on avait une certaine tranquillité, bon. Bien évidemment la famille nous manquait, mais voilà, tu as compris ce que je veux dire. Qu'on a une certaine tranquillité de au pire, on dit ce qu'on veut, quand on se parle au téléphone. Donc, <smacks lips> voilà, tu vois, c'est, heu, moins de pression. Parce que voilà quand, heu, on se parle par téléphone, bah, enfin tu vois, on se fait souvent des enfin on se faisait des, heu, des FaceTime, bon, tu vois la personne mais tu vas pas être là, en train de remuer le couteau dans la plaie: «heu, oui comment ça se passe de ci, comment ça se passe de ça?» Enfin, sur des sujets un petit peu, hem, un peu délicats, on va dire. Mais là, étant donné qu'on a déménagé, du coup, qu'on peut se voir en face à face plus souvent, heu, que c'est un changement de vie aussi. Tu sais, c'est un nouveau, hem, une nouvelle étape tout simplement dans la vie. Heu, j'ai l'impression que du coup, que ma famille a la critique plus facile. Ils se permettent plus facilement de dire les choses, tu vois?
D'accord. Mmh. Oui, oui, c'est sûr. <chuckles> Ouais, ouais. Mais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Tu as moins de pression quoi, mmh. Ouais. Mmh mh, ouais, ouais. D'accord. Ouais, je vois. Mmh. Oui, le fait en fait que, heu, bah, du coup les les fois où vous voyez, c'est beaucoup plus rapproché qu'avant, heu heu, c'est à c'est-à-dire que c'est pas, heu, oui, c'est pas le même concept qu'en FaceTime, où du coup, heu, bon, tu vas éviter, heu, d'aller trop en détail, puis de toute façon, ils peuvent pas vérifier, ni insister, parce que, bah, tu es pas bloquée. Heu, je je comprends ouais la situation. Bah, heu, effectivement bon, heu, c'est quelque chose d'assez, heu, frustrant. Surtout, bah, si ça intervient, heu, régulièrement et que bah, tu juges le fait que, tu sois revenue en Europe et heu, c'est ça qui fait de cette proximité, heu, permet en fait, heu, bah, aussi plus de on va dire, heu, plus de oui, oui de, bah, de de de de de de rencontres. Enfin, de rendez-vous où, vous voyez des opportunités. Heu, est-ce que c'est quelque chose dont dont tu as déjà essayé de parler avec, heu, tes parents, ta famille au sens large, tes amis? S
Mmh mh. Ouais. <laughs> C'est ça. Mmh mh. Moui. Et bien, écoute, heu, oui, j'ai essayé, hein, heu, notamment 1 fois où finalement bon, j'avoue que, pendant un repas, j'ai eu un petit peu de mal à garder mon sang-froid hein, parce que, heu bah, parce que j'étais fatiguée déjà bon, même si ça excuse pas tout. J'étais fatiguée juste, heu, beh, des enfants parce que j'en ai 2 en bas âge, donc, heu, voilà. <laughs> Heu, il faut passer une bonne nuit. Donc j'étais fatiguée des enfants, j'étais fatiguée des réflexions qui reviennent en boucle, hem et en fait je pense que ce qui avait fait un peu, heu, déborder le vase, c'était, heu, par rapport, heu, à mon mon fils, je sais plus ce que c'était, hein, mais s probablement un truc sur l'éducation. Hein, voilà, le classique des grands-parents qui donnent leur grain de qui mettent leur grain de sel alors qu'on leur a pas demandé. Et heu, c'était parti un petit peu, heu, en vrille, et du coup, heu, je l'ai mentionné en fait à ma famille en disant: «Maintenant ça suffit, j'en ai marre, enfin, je ne vous demande pas votre avis, heu, je pense pas faire mal les choses, tout ce que je fais, je le fais de, bah, de la meilleure attention qui soit. Et heu, et puis voilà et puis, bah, au pire, c'est pas grave, on marchera par ess essai erreur, heu, et puis, heu, je pense que c'est comme ça qu'on apprend et puis je suis pas le genre de personne qui aime tout avoir, heu, tout beau, tout mâché, heu, enfin voilà». J'ai besoin de faire mes expériences pour apprendre je te dirais. Hem, je comprends qu'aujourd'hui avec 2 enfants, il faut quand même faire attention, hein, je peux pas vivre, heu j'allais dire de façon aussi légère que je faisais quand j'étais plus jeune, parce que bon, maintenant j'ai j'ai des responsabilités parentales. <laughs> Mais je fais quand même les choses de manière réfléchie, enfin du moins j'ai l'im j'ai l'impression, enfin je crois, <chuckles> je crois que je fais les choses de manière réfléchie. Et hem, et du coup c'est ça, c'est ce cette fois-ci, enfin, c'était vraiment parti dans tous les sens et heu, je pense que mes parents l'ont compris, heu, plus ou moins, bien que j'ai l'impression que c'est eux finalement qui étaient vexés à la fin de la discussion alors qu'au final, heu, je vois pas pourquoi ils étaient vexés, c'était plus à moi de l'être, hem
OK. Ouais, ouais. St ouais, tu es l'occuper, ouais. Oui, c'est sûr. Mmh. Ouais, ouais. Mmh mh, je vois, ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mouais, OK. Mmh mh. D'accord. Oui, tu t'es exprimée, heu, te de toute façon, heu, si ça fait un moment que ça durait, heu, c'est sorti là, il fallait que ça sorte, heu, c'est-à-dire que tu peux pas non plus supporter, même s'il z ils peuvent avoir les meilleures intentions du monde heu, mais, heu, le fait que, voilà, toi tu vis les choses, tu les ressens différemment, c'est tes enfants à toi, c'est ta vie de famille donc, heu c'est ç ça ça devait sortir visiblement à ce que j'entends donc, heu
Ouais. Ah oui. Mmh mh. Exact. <chuckles> Oui. Ah oui, là c'était, <chuckles> là c'était très, très haut là, l'intérieur de de moi, il fallait que ça sorte et hem et en fait je pense que, bah, le truc c'est qu'il y a mes parents tu qui font ça, il y a mon frère, il y a ma sœur aussi, qui parfois en ajoute une couche. Et le pire. Ah mais le pire, écoute-moi, c'est quand il y a mamie dans le lot, hein. <laughs>
Ouais, d'accord. Ouais, il y a un peu tout le monde, heu mmh. OK, d'accord. Ouais ça complique, heu, un peu, heu, enfin et et c'est un grain de sel supplémentaire sur, heu, ce que tu devrais pas faire, c'est ça? Ou, heu, faire, ou d'accord, mince, ouais, je compatis, ouais, c'est, ça fait beaucoup de monde du coup, heu, auquel, heu, tu as tu tu as la j'ai l'impression, ouais, du coup que tu as la pression de te justifier alors qu'en vrai, heu, bah, tu fais de ton mieux en fait.
Ah parce que Ah. Oh ma grand-mère, mon Dieu, oui. Oh mon Dieu! Oui. C'est exactement ça, c'est le fait, heu, tu tu l'as vraiment bien dit, c'est le fait d'avoir l'impression de se justifier, devoir se justifier tout le temps et heu, bon alors oui, d'accord, ma grand-mère est quand même assez âgée, hein, heu, elle a, heu, enfin, assez âgée, oui et non, c'est pas vrai. Elle a 78 ans, ça va. <chuckles> Mais, heu, bon, avec ma grand-mère, ça a commencé en étant enceinte, hein, bien évidemment, c'était: <gasps> «Mais tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais pas faire si comme si, est-ce que tu vas allaiter? Il faut que tu allaites ton bébé, enfin, bon». Voilà, hein, tu sais, plein de <chuckles> ça part pas d'une mauvaise intention comme tu le disais, je le sais, j'en suis consciente.
Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui de Oui, c'est ça, ouais, c'est d des con Oui, c'est des des conseils mais qui peuvent être fatiguant à longue, surtout si, heu, c'est pas juste 1 personne en plus. Qu'on s'entende, c'est tout le monde qui met, heu, son petit grain de sel et tout. Bon, heu, tu es totalement dans ton droit, heu, de leur dire: «Écoutez, heu, c'est bon, en fait, je gère, heu, je suis une adulte, heu, c'est mes enfants, heu». Oui, bah, voilà, non mais c'est sûr qu'à la longue, heu, le surtout le caractère répétitif, heu, doit être vraiment fatiguant. Alors là, la dernière fois donc quand tu m'as dit qu'il y a eu cet épisode, tu penses qu'il y a quand même des choses qu'ont changé depuis? Ils ont peut-être plus pris conscience, heu, on va dire de de leur place et de la tienne, heu, par rapport à ça?
Mais, heu. Ouais. Lachez-moi. <chuckles> <chuckles> Oui. Mmh mh. Je pense que <gasps> je te dirais «oui» avec des gros guillemets, <chuckles> parce que, heu, maintenant quand on mange ensemble, c'est moins, hem. Je te dirais, je suis moins le centre de l'attention de tout le monde, hein. C'est bon, maintenant les gens se focalisent sur autre chose que moi. <chuckles> Heu, mais, de temps en temps, il y a des petits trucs qui ressortent. Tu sais, des des petites questions, mais je lance un petit regard et je pense que tout le monde comprend que, «Oui, bon, bah, heu, non mais t'inquiète, prends ton temps, hein, si tu tu tu nous répondras plus tard» ou, heu, ou «C'est bon, on a compris la répon» tu vois? Enfin. <laughs> Je suis assez expressive aussi au niveau du visage, hein, j'ai beaucoup de mal à à faire un un Poker Face comme on dit si bien, à rester de marbre. Donc je pense que les gens ont bien compris qu'au bout d'un moment, enfin, voilà quoi. C'est bon, passez à autre chose, occupez-vous de quelqu'un d'autre, pas de moi. Heu, laissez-moi tranquille, en fait. Comme tu dis: «Je suis une adulte, je suis majeure, vaccinée, responsable, j'ai 2 enfants, heu,» ça va quoi. C'est bon, j'ai pas besoin de
Mmh. OK. OK ouais. OK. Ouais. Ouais, ouais je je vois. <chuckles> Mmh.
d'avoir toute cette pression en plus quoi mais, hem, mais c'est lourd.
Oui, c'est sûr ben j'entends t j'entends totalement, ouais, effectivement et bah, après, par rapport à l'appréhension, heu, que tu as par rapport au fait, heu, bah, je pense que tu as assez bien résumé, heu heu, en fait, heu, bah, ce que enfin tu as ce ce que tu décris-là, c'est-à-dire, heu, bon, en fait, toi, tu es dans ton droit, c'est encore toi qui est responsable de ta vie, hem, beaucoup les gens se font souvent des projections sur des trucs et tout, on n'est pas obligé de répondre à toutes ces sollicitations. Je pense que c'est très bien, tu vois, ce petit truc du regard du bon, heu, c'est bon, quoi, on passe à autre chose. Je pense que voilà, heu, si ça peut, heu, te permettre, en tout cas, de d'alléger un peu, heu, on va dire l'angoisse ou ou heu, ou ou comment dire? L'anticipation de ç des fêtes qui arrivent, heu, voilà, heu, le fait de se recentrer en sachant que, bah, de toute façon, tu es quand même la 1re légitime à pouvoir juger de ta situation. Hem, le le dire quand c'est nécessaire sans forcément que ce soit conflictuel, mais bon, «écoutez, c'est ma vie». Je pense c'est un très bon point et tu l'as déjà enclenché donc, heu, von voilà, ça devrait pas te porter, heu, préjudice et heu, tu peux pas tu pourrais passer des fêtes dans de très bonnes conditions, j'en suis sûr.
<clears throat> Mmh. Mmh mh. Exact. Non. <chuckles> Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Beh écoute, j'espère, hein, je vais croiser les doigts, heu, et puis bah, au pire, je leur dirais de se concentrer sur quelqu'un d'autre et puis je perdrai mon sang-froid. Mais on va éviter parce que, bon, ce sera quand même les fêtes. Mais, heu, merci beaucoup de m'avoir écoutée.
Bon courage à toi.